अ, जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी बुरी आदतों को अच्छे विकल्प, से अच्छे विकल्प कैसे बदल सकूँ? कई बार क्या होता है कि जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, वो हमें काफ़ी परेशानी देती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि अप्न हम अपनी बुरी आदतों से बाहर आएँ, लेकिन वो करना कभी-कभी मुश्किल हो पाता है। क्योंकि हमें हमारी बुरी आदतों ने हमें ऐसे जकड़ के रखा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि इनसे बाहर कैसे निकलें। तो मुझे काफ़ी परेशानी महसूस होती है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने पे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपनी बुरी आदतों को बदल के अपने अच्छे विकल्प का एक सहारा ले सकूँ। अगर आप इसमें मुझे कुछ थोड़ा-सा सुझाव देते, तो अच्छा होगा।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी गहराई के साथ आपकी समस्या को मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल, मैं आपकी सहायता भी करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, कि जिससे कि काफ़ी गहराई के साथ कहीं ना कहीं आपकी समस्या को मैं समझ पाऊँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं आप बदलना चाहते हो अपने जीवन में?
जी। जी। अ, जी, मुझे उन आदतों को बदलना है। जैसे, जो मेरी सबसे ज़्यादा बुरी आदतें हैं, उनमें से सबसे पहले तो जैसे टाल-मटोल करना, या फिर बिना सोचे-समझे फ़ोन पर समय बिताना या फिर कई बार मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत में थोड़ा-सा टाल-मटोल कर देती हूँ, और उस समय मन में एक अजीब-सी बेचैनी होती है, और मैं आसान रास्ता चुन लेती हूँ, जो थोड़ी देर के लिए राहत तो देता है, लेकिन बाद में तनाव बढ़ा देता है। तो मैं ज़्यादातर अपना जो समय है, पूरी तरह से अपने
हुँ, हुँ। जी।
अ, पूरी तरह से ख़राब कर देती हूँ, टालमटोल करने में। और अपने समय को बर्बाद देती हूँ, फ़ोन पे बिताती हूँ अपना पूरा का पूरा समय, जिससे कि काफ़ी नकारात्मकता भी मेरे अंदर आ जाती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी आदतें कैसे बदलूँ।
जी। बिल्कुल देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ काफ़ी स्पष्टता के साथ आपकी परिस्थितियों को। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ास करके बात करें अगर रोज़ाना की, तो ये आदतें दिन भर में कब सबसे ज़्यादा आपको महसूस होती हैं, और कब सबसे ज़्यादा आप इन पर समय बिताते हो?
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी देखिए, अगर दिन भर की बात की जाए, तो ये आदतें दिन भर में ज़्यादातर तब सामने आती हैं, जब मैं मानसिक रूप से थकी हुई होती हूँ, या फिर जब कोई काम बहुत बड़ा और भारी लग लगने लगता है, और ऐसे समय में ध्यान भटकाना बहुत आसान हो जाता है। और मैं ये भी महसूस करती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं ख़ुद को दोष देती हूँ, उतना ही उस आदत से बाहर निकलना मुश्किल भी होता जाता है मेरे लिए। तो अपने आप को, जैसे मैं अल कोशिश करती हूँ ख़ुद से कि मैं ये आदतें सुधारूँ, या फिर इन आदतों को कम करूँ, लेकिन फिर भी मैं इनमें बढ़ ये आदतें बढ़ती जाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है, वो जो हम छोटे-छोटे से अ, उस प्लेज़र के पीछे भाग रहे होते हैं, कि अगर अभी, अभी मिल जाए कि अ, टाल-मटोल करते हैं कि अभी नहीं, बाद में ये काम कर लूँगी, या फिर थोड़ी देर रुक जाती हूँ, अपना फ़ोन चला लेती हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। तो ये आदतें मुझे दिन भर में काफ़ी परेशान करती हैं, कई कि किन्ही-किन्ही कारणों से। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल देखिए, समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थिति को मैं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि, ऐसे में इन आदतों की वजह से आपको क्या लगता है कि जो आपके दिन भर में ज़िम्मेदारी के कार्य होते हैं, जैसे कि कुछ पढ़ाई का काम हो, या फिर आपके कार्य क्षेत्र का काम हो, तो वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इन चीज़ों की वजह से?
जी। अगर इन कार्यों की वजह से मेरे कार्यक्षेत्र की बात की जाए, तो काफ़ी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जैसे कि मैं टालमटोल करती हूँ, तो मेरा काम सही से हो नहीं पाता। तो मुझे लगता है, जिस काम को करने में मुझे 1 घंटा लग जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं कह दूँ कि 5 मिनट, या फिर आधा घंटा लग जाए, उस काम को करने में मैं काफ़ी समय लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरा ज़्यादातर अ, जो समय है, जो व्यर्थ हो जाता है सोचने में, टालमटोल करने में, या फिर अपना फ़ोन यूज़ करने में। जिसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है।
बिल्कुल। हुँ, हुँ।
तो इस तरीके से क्या होता है कि ये इन परिस्थितियों की वजह से, इ इनसे मेरी जो दिन की दिनचर्या है, काफ़ी उसपे प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। और इससे क्या होता है कि मेरे अंदर काफ़ी नकारात्मकता भी आने लगती है। मुझे घबराहट महसूस होती है। तो इस वजह से मैं ओवर-थिंकिंग करना इसकी वजह से कि मेरा काम हो नहीं पाया, लेकिन अपना काम ख़ुद ही बर्बाद करना। तो इन बुरी आदतों की वजह से जो मेरे दिन की दिनचर्या है, उस वो उससे वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। काफ़ी नकारात्मकता मेरे अंदर आ रही है।
जी। हुँ, हुँ।
जी।
तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में आपको क्या लगता है कि ख़ास करके जो भी आप काम करते हो, तो उसमें ध्यान केंद्रित करने में, उस पर अच्छे तरीके से फ़ोकस करने में भी समस्या आती है, ख़ासकर से?
जी बिल्कुल। अ, कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोकस करने की पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ। मैं अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा मन हमेशा भटकता जाता है। हमेशा कभी फ़ोन पे होता है, या फिर मैं कभी बहाने ढूँढती रहती हूँ कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगी या फिर बाद में करते-करते वो काम मेरा हो नहीं पाता और अंततः जब वो काम ज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, और मुझे करना ही होता है, तब वो एक साथ मुझ पे हावी हो जाता है। और इस तरीके से घबराहट होना कि अब मैं कैसे इस काम को कर पाऊँगी। तो वो काम कभी अच्छे से हो नहीं पाता। उस काम का ख़राब होना निश्चित है, और वो काम ख़राब हो ही जाता है। तो ये काफ़ी बुरा प्रा प्रभाव मुझ पे डाल रहा है। और इन बुरी आदतों की वजह से मेरी जो नि निजी ज़िंदगी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को कम कर पाऊँ और मैं किसी तरह अपनी बुरी आदतों को बदलूँ। या फिर मैं कोई अच्छे अ, बेहतर विकल्प को चुनूँ, जिससे कि मेरे अंदर अ, एकाग्रता बढ़े। मेरी ऊर्जा नष्ट ना हो और मेरी ऊर्जा सही काम पर लगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊँ या फिर अपनी बुरी आदतों से बाहर कैसे न निकालूँ?
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थिति को और आपकी समस्या को। और बिल्कुल देखिए, मैं आपको सुझाव भी दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और भी जानना चाहूँगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने पहले भी कोई प्रयास करा हो इन आदतों को बदलने का, या फिर इन्हें अपने जीवन से बाहर करने का।
जी। जी, बिल्कुल। जी हाँ, बेशक़। मैं आमतौर पर छोटी-छोटी चीज़ें अपनाती रहती हूँ, जिससे मैं कभी-कभी इन चीज़ों को कम कन करने की कोशिश करूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें मुझ पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उम, मेरी मानसिक मानसिक स्थिति पर काफ़ी गहरा प्र प्रभ प्रभाव पड़ने लगता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं हमेशा हल निकालने की कोशिश करती हूँ। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि और कभी-कभी ये काम करता भी है, कि मैं कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, और फिर ये मेरे लिए कभी काम करता भी है और मैं फ़ोकस कर भी पाती हूँ। लेकिन वो फ़ो फ़ोकस हमेशा कुछ समय तक रह पाता है, या मैं ज़्यादा-से-ज़्यादा 1-2 दिन कह कह लूँ, अगर ये भी बहुत ज़्यादा है तो। तो मैं अपनी ओर से कोशिश करती हूँ कि मैं अपना समय कम-से-कम इन चीजों पे बिर बिताऊँ।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल।
और कभी-कभी ये हो सकता है कि 1 दिन में हम अपनी पुरानी आदतों को बदल तो पाते हैं नहीं। तो कभी-कभी मैं थोड़ा अलग व्यवहार करती हूँ। <clears throat> लेकिन फिर भी ये करना मेरे लिए दिन-ब-दिन मुश मुश्किल होता जाता है, और जिसकी वजह से मेरा फ़ोकस तो बनता ही नहीं है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगने लगता है उस टाइम कि नहीं, मुझे ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं अपना जो समय बर्बाद करती रहती हूँ फ़ोन में।
जी।
या फिर मैं ऐसे ही, कुछ नोटिफ़िकेशन आ गया, तो उसमें सारा दिन लगी रहूँगी। अपने फ़ोन में देखती रहूँगी मतलब जिसकी वजह से भी जो आजकल का बेकार डाटा है, मैं कंज़्यूम कर रही हूँ, जिसका मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है।
हुँ, हुँ।
तो ये बुरी आदतें मुझे, पूरी तरह से नकारात्मकता से भर रही हैं और इस जिस इससे मेरी मानसिक स्थिति भी ख़राब होती जा रही है। तो मैं अपनी ओर से कोशिश तो करती रहती हूँ, इस उसको कम करने की, बट होता नहीं है। और मुझे प्रेरणा भी कई बार मिलती है, जब मैं छोटे बदलावों को, अक्सर उनका प्रभाव ख़ुद पे अच्छा देखती हूँ। लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए मुझ पे असर करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे लंबे समय तक अपने काम में मन लगा के रखूँ, और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूँ, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करूँ? अगर आप इसमें मुझे कुछ अ, सुझाव दे-दे, तो मेरे लिए बेहतर होगा।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। देखिए, मैं बस आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित, कहीं न कहीं महसूस कर पाते हो? किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह मिलता है?
जी। जिस-जिस चीज़ से मुझे प्रेरणा और उत्साह मिलता है च कि जैसे, मैंने अपना कोई काम खत्म किया और मुझे उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि अ, उससे मुझे उत्साह मिलता है कि आज का जो काम था मैंने वो रो समय पर खत्म किया और इससे मुझे ऊर्जा भी मिलती है और मुझे अपना फ़ोन उसके बाद, उसपे टाइम वेस्ट करना इतना बुरा भी नहीं लगता क्योंकि, वो एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि मैंने काम किया है आज।
बिल्कुल।
तो अपना काम सही समय पर खत्म कर देना मुझे काफ़ी प्रेरणा देता है और उत्साह देता है।
हुँ, हुँ।
ए, जी।
बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने अपनी पूरी परिस्थिति बताई कि कहीं न कहीं नकारात्मक आदत को खासकर से, जो कि मोबाइल चलाने की सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो टालमटोल करने की आपने आदत बनाई कि कहीं न कहीं उनसे आप जो है बाहर निकलना चाहते हो और ऐसे में कुछ अच्छी आदतें आप बनाना चाहते हो। तो देखिए, सुझाव के तौर पे खास कर से जैसे कि अगर टालमटोल की बात करें तो देखिए, इस चीज़ का आप समाधान ऐसे कर सकते हो कि आप उस आदत को खत्म करने के लिए आप ये चीज़ अपना सकते हो कि रोज़ाना सोने से पहले, आप अगने दिल अगले दिन के लिए टू-डू लिस्ट बनाने को प्राथमिकता दीजिए और देखिए, जब आपके पास एक टू-डू लिस्ट होगी, तो ऐसे में आपके मानसिक स्तर पर, एक आपका लक्ष्य होगा कि आपको इस काम कल कल करने ही हैं। और ऐसे में जैसे कि मान लीजिए आपको मार्केट से कोई सामान लाना है, अपने कार्यक्षेत्र का कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। तो जब देखिए आपके पास एक, पहले से ही एक लक्ष्य होगा, एक टू-डू लिस्ट होगी कि ये-ये काम मुझे आज करने हैं। तो काफ़ी सरलता के साथ आप उन चीज़ों को कर पाओगे और ये जो टालमटोल वाली आदत है, ये कहीं न कहीं आपके जीवन से गायब हो जाएगी। और देखिए, बात करें अगर खास करके, मोबाइल चलाने की, तो देखिए इस चीज़ के लिए आप पहले समय निर्धारित करिए कि मतलब रोज़ाना आपको जो है, कितना समय खास करके मोबाइल को देना है, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। और उसके अनुसार देखिए, फिर आप न जैसे मान लीजिए आपने निर्धारित करा कि 1 घंटा आपको देना है। तो 1 घंटे का टाइमर खास करके आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हो, जैसे कि रील्स वग़ैरह देखते हो या शॉट्स वग़ैरह देखते हो, तो इंस्टाग्राम वग़ैरह पर आप जो है सेटिंग्स में जाकर आप टाइमर का फ़ीचर ऑन कर के और 1 घंटे की वहाँ पर लिमिट लगा सकते हो। और जैसे में ही जैसे ही, रोज़ाना देखिए आपका 1 घंटा पूरा होगा, तो आपके मानसिक स्तर पर 1 नोटिफ़िकेशन तो मोबाइल से आएगा तो वहाँ से मानसिक स्तर पर आपको, एक प्रेरणा आएगी कि देखिए आपने निर्धारित करा था 1 घंटा चलाने का समय, वो पूरा हो चुका है और साथ ही साथ देखिए, जो मोबाइल का, कहीं न कहीं, स्क्रीन टाइम है, वो भी कम होगा और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप ये प्राथमिकता रखिए कि टू-डू लिस्ट में जो मोबाइल का प्रयोग है, जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, उन्हें सबसे कम प्राथमिकता दीजिए और ऐसे में जब आपके पास समय बचे, खास करके, सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद, तो उसके बाद अगर देखिए आप मोबाइल का भी प्रयोग करोगे, मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। और मैं कहूँगा कि देखिए, खास करके जैसे आपने बताया कि काम को पूरा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो काम की पूरा करने की अगर बात करें, तो हर काम को आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट करके छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर उस चीज़ पर काम कर सकते हो। और जब छोटे लक्ष्य आप प्राप्त करोगे, तो देखिए आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको उत्साह मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए, कुछ अगर, आपको समस्या भी मैं मिलती है या फिर नकारात्मक विचार मानसिक स्तर पर आते हैं, तो ऐसे में, कुछ दोस्तों मित्रों जिनसे आपको समर्थन मिलता हो, माता-पिता हों, जिनसे बात करके आपको अच्छा महसूस होता हो, तो उनसे भी आप समर्थन ले सकते हैं और उनसे भी प्रेरणा क कहीं न कहीं बात कर सकते हैं। वहाँ से भी काफ़ी आसानी के साथ, आप इन चीज़ों को अपना पाओगे।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मुझे आपका सुझाव काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे मैं टू-डू लिस्ट बना के अपने काम को ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकती हूँ और मैं ज़रूर ये आपकी आपका जो सुझाव है उसको अपनाना चाहूँगी। और धन्यवाद। मेरी
मैं हमेश
जी।
मैं हमेशा यहीं पर उपस्थित हूँ आपकी सहायता के लिए। जब भी आपको आवश्यकता हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। धन्यवाद।